अ, बिल्कुल हमारे अ, मानसिक स्वास्थ्य पे फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अ, क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी जैसे क कसरत करते हैं और व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इससे हमारे अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है, जो हमारे तनाव को काफ़ी कम करने में मदद करती है और जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तनाव होता है हो जाता है लोगों को छोटी-छोटी परेशानियों में ही से ही वो काफ़ी ज़्यादा तनाव लेने कर अ, तनाव लेने लगते हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चों में आजकल पढ़ाई के का तनाव बहुत ज़्यादा है और जो वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उनपे अपने काम का बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी करने से ना कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। आप क्या कहना चाहोगे उसपे?
जी। हाँ। जी। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल, सही बात कही आपने और मेरा भी यही मानना है कि फिज़िकल एक्टिविटी का जो है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारा जो शरीर है, वो जो होता है, खुशी वाले जो हार्मोन होते हैं, फील गुड हार्मोन्स वो रिलीज़ करता है, जिससे कि जो है डिप्रेशन और जो चिंता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सभी छोटी उम्र या कोई बड़ी उम्र का ही क्यों ना हो, सबको जो है थोड़ा-बहुत व्यायाम तो करना ही चाहिए रोज़ सुबह। आपके क्या विचार हैं?
जी। अ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उहुँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। हाँ, उम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। अह मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और आजकल जैसे हमें लगता है ना कि अ, हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, हमारे मैं अ, इसीलिए हम व्यायाम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ना कि अ, कहीं न कहीं अ, हमें अपने व्यस्त जीवन में भी ना थोड़ा समय निकालना चाहिए अगर हम कोई एक्सरसाइज़ कर पाएँ या हम कुछ ऐसा योगा कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ, जो आजकल के तनाव को कम करेगा और अगर फिर भी हम अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि बैठे-बैठे ही काफ़ी लोगों का काम रहता है, पढ़ाई हो, ऑफिस हो, तो बीच-बीच में हमें लग मुझे लगता है कि कुछ इंटरवल्स पे जैसे हम एक वॉक करके आ जाएँ, थोड़ा चल फिर ले और जैसे हमें खाना खाने के बाद बताया जाता है, कुछ आसन तो हम कोशिश करके अगर वो उन आसन में थोड़ी देर बैठ पाएँ, तो वैसे बैठ जाएँ और मुझे लगता है ना कहीं न कहीं हमें अपना खान-पीन भी बहुत सुधारने की जरूरत है, ऐसे माहौल में तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
हाँ। जी। जी। जी, जी। जी, जी। जी।